من أصعب الحدود اللي الواحد ممكن يحطها، آآ، مع الناس، يعني الحدود اللي مع العيلة. يعني الواحد عادي ممكن الخطوط مي يحط حدود في الشغل، يحط حدود مع أصحابه، يحط حدود مع أي حد، لكن حدود العيلة دي دايمًا باحسها إنها ممكن تزّعل. فعايز أعرف أ إزاي ممكن تعملي موضوع الحدود ده، من غير ما يحصل أي زعل؟
والله، هو أنا قبل كده عِشت حياتي كلها تقريبًا، ما أعرفش يعني إيه حدود فعلًا. ما كانش في حدود ما بيننا كعِيلة يعني، بالعكس، بابقى شايفة إن هم عِيلتي، وإن إحنا مش المفروض إن إحنا يبقى في ما بيننا بقى خصوصيات، وحد يعمل حَد للتاني، مثلًا، ما حدش يتدخل في حياة حد. كنت باشوف إن إحنا عِيلة، فمباح لينا إن إحنا نتدخل في حياة أي حد عادي، طالما إحنا عِيلة. فبصراحة يعني، لما بدأت إن أنا أشتغل، أنا باشتغل من البيت، فبدأت إن أنا أحط شوية حدود كده معينة، إن مش عايزة صوت، <laughs> مش عايزة حد
اهم. إمم. <laughs> أكيد ال تمام، أكيد الحدود دي في الصوت، وفي الدوشة، وفي الفلوس أكيد.
بالض لأ، مش في الفلوس، والله، بالعكس يعني، أنا في الفلوس عادي، ما فلوسي فلوسهم عادي جدًا يعني. أنا مثلًا، كان بالنسبة لي أنا شغلي، مش عايز آه، م مش عايز صوت عالي. فمثلًا أبدأ أقول لهم: "لأ، ما حدش يعمل صوت." أتخانق لما يعملوا صوت، مثلًا. مامتي، مثلًا، ما تشغليش أي حاجة، ما تشغليش الغسالة، ما تشغليش الخلاط، ما تشغليش المكنسة، كل الأجهزة اللطيفة دي ما تشغليهاش. أختي، مثلًا، وبناتها الصغيرين، ما تجوش عندنا، طول ما أنا باشتغل، ما تجوش عندنا. عايزين تشوفوا جدتكم، اطلعوا قابلوها برّا. مامتي نفس الموضوع، صحابها لما ييجوا عندها البيت وكده، أقول لها: "لأ، اطلعي، أُخرجي أنتِ، قابليهم برّا، رُوحي لهم هم البيت. طول ما أنا بأشتغل، لما أخلّص، عادي، إبقوا تعالوا اقعدوا، وقضّوا وقت لطيف." لإن بجد أنا عارفة إن صوتهم عالي جدًا، وهيعملوا دوشة كبيرة، مش هاعرف أركز طبعًا. فده بالنسبة لحدود الشغل. الفلوس بصراحة، أنا أول ما قبضت خالص، أول مرتب أخدته، تقريبًا أنا جبت لهم حاجات في البيت أصلًا، عزمتهم كمان على الأكل. فاللي هو، بصراحة يعني، لأ، أنا باحس إن أنا
<giggles> أنتم عِيلة لطيفة جدًا، آه، عِيلة لطيفة جدًا، ما شاء الله، آه، تمام. آه، آه. <laughs> آه. أيوه، أيوه، أيوه. فهمت. أيوه، طبعًا. أكيد، طبعًا، طَلّعتِ جيبتِ 2 كيلو عنب، وقلتِ يا جماعة، أنا دلوقتي مسؤولة عن البيت.
<laughs> والله عزمتهم على بيتزا كان الغدا وقتها، فطلعنا اتغدّينا برّه كلّنا وأنا اللي حاسبت وكنت مبسوطة بقى ساعتها أوي، يعني أنا من النوع اللي هو إيه، أنا لمّا بابقى معايا فلوس بجد مش بابخل على اللي حواليّا بالعكس، يعني أنا مثلًا أخويا كان يبقى عايز حاجة معيّنة أقول له خد، <chuckles> مثلًا أختي عايزة حاجة معيّنة أقول لها خدي، فاللي هو بجد بابقى لأ بابقى عايزة أفرّح كلّ اللي حواليّا.
تمام. ال اللي هو <laughs> كويس، آه. آه ه هوالموضوع الموضوع ده ب الموضوع ده بقى له قدّ إيه بس معاكِ؟
والله بقى له 3 شهور تقريبًا، فاللي هو مش كتير.
آه ماشي، ماشي، أنا عايز أقول لِك أنتِ في في البداية، خدي بالك أنتِ في البداية، و فممكن مع الوقت أنا باتوقع وباسألِك برضو، ال ممكن تحطّي حدود مع الوقت والّا، آآ علشان أنتِ شايفة إنِك في البداية فمسؤولياتِك قليّلة، طيب لو لو المسؤوليات زايدت والالتزامات زادت، هتقدري تحطّي حدود والّا أنتِ شايفة إن حتّى لو الالتزامات زادت أنا لازم أعمل لهم كلّ اللي هُم عايزينه؟
والله أنا مش باعمل ده من دافع الالتزامات أو المسؤوليات، لإن أنا بابايا متكفّل في البيت ب يعني شايل مسؤوليته مسؤولية كاملة، هو مش محتاج حد يساعده في مصاريف البيت بالعكس، رفاهياتنا وكلّ حاجة مسؤول عنها، حتّى أصلًا هو كان بيحاول يدّيني مصروف بس أنا اللي رفضت، أنا قُلت له: "لأ خلاص أنا مش محتاجة مصروف" وكده، وخلّيه مثلًا عشان إخواتي لو حد احتاج حاجة وكده، وبرضو خلّيه للبيت، يعني بلاش إن أنت تديه لي أنا مش محتاجاه دلوقتي، ف فكرة إن أنا حتّى بعد كده إن هُم يضغطوا عليّا في الفلوس أو كده، أنا بصراحة ما اتوقعش حاجة زي كده أبدًا، لإن يعني زي ما قُلت لك يعني أنا بابايا شايل مسؤولية البيت من كلّ حاجة، أنا مش مسؤولة عن أي حاجة في البيت أو مش مسؤولة إني أجيب حاجة في البيت يعني، أنا باعمل كده عشان أنا عايزة أفرّحهم مش أكتر من كده، آآ غير بقى إن بعد غير مسؤولية الفلوس خالص يعني، إن أنا مثلًا إيه، أبقى قاعدة معاهم مثلًا طول الوقت مثلًا موبايلي يرن، أطلع أتكلّم فوق يقولوا لي لأ اتكلّمي وسطنا، أنتِ ليه تطلعي تتكلّمي فوق؟ أنا باتحرج إن أنا أتكلّم في الموبايل قدّام أهلي، باحس إن أنا لأ باحس إن هُم بقى قاعدين مركّزين على كلّ كلمة باقولها، وقاعدين آه فباحس إن أنا قاعدة مقيّدة كده اللي هو لأ، ما ينفعش أتكلّم في الموبايل قدّامهم ف
تمام، تمام. إمم. تمام. إمم. إمم. <chuckles> أيوه، أيوه. <laughs> يعني مع مع ت مع التليفون بتحطّي حدود، يعني أنا أنا مع التليفون حاطّة حدود ومع الماديّات مش حاطّة حدود، ويعني أ إحس يعني أنا حاسس الموضوع غريب، بس ما دام في عيلتكم تمام ومتقبّلاه يبقى دي حاجة عادية.
لأ ما أنا باقول لك بدأت أحط حدود إمتى في موضوع الموبايل ده، يعني أنا لمّا اتخطبت وكده ودخل في حد في حياتي، أنا بابايا من النوع اللي هو بيغير جدًا، اللي هو ل يعني مثلًا إيه، لو إن أنا اتكلّمت معاه كده لوحدنا اللي هو يبقى قاعد بقى متضايق قاعد مش على بعضه، قاعد بقى اللي هو أنتم بتقولوا إيه؟ بتتكلموا في إيه؟ بتعملوا ايه؟ فلمّا موبايلي يرن مثلًا وآخد الموبايل وأطلع فوق، يقول لي: "أنتِ طالعة تتكلّمي فوق ليه؟ ما تقعدي وسطنا كده اتكلّمي" فأقول له: "إزاي طيب مش هينفع، ومش هاعرف أتكلّم هابقى محرجة" يقول لي: "هتبقي محرجة ليه هتتكلّموا في إيه أصلًا عشان تبقي محرجة" يقعد بقى أصلًا يحرجني بكلامه اللي هو تمام فاروح جاية بقى قافشة وأروح جاية قاعدة مش هاتكلّم، فيبتدي بقى هو التاني اللي هو خطيبي يقفش إن أنا مش باتكلّم أو مش بارُد عليه، فاضطر في الآخر إن أنا آآ خلاص اللي هو أتضايق وأطلع فوق في الأوضة أقفل على نفْسي الباب، نقعد نتكلّم براحتنا، كلّ شوية ألاقي بابا جاي يخبط على الأوضة ويفتح الباب يقول لي: "مش كفاية كده، <chuckles> مش كفاية كده مش هتقفلي بقى؟"
آه. تمام. إمم، أيوه. <laughs> أيوه، أيوه. <giggles> بابا بابا ب بابا ب بيحبِك جدًا، بس ت خدي بالِك أنا برغم حبه ليكِ ده، هل ما ضايقكيش حتّة تدخلاته في الجزئية دي؟ لإنِك م مثلًا دي حاجة أنتِ شايفاها إن حرية ح خاصّة بيكِ وده يعني خطيبِك، وكلّها فترة قريّبة وهيبقى جوزِك، فهل دي حاجة ما ضايقتكيش، والّا أنتِ متقبّلة الموضوع كلّه من ال من بابا يعني؟
فاللي هو آه. والله في الأول كنت شايفة إن الموضوع بيضحّك، إن بابايا غيران عليّا مثلًا وأنا بنته الصغيّرة اللي هي صاحبته القريّبة منه، ففكرة إن في حد هييجي ياخدني كده على الجاهز زي ما هُم بيقولوا، إن لأ يعني هو ممكن يكون غيران وخايف عليّا في نفْس الوقت، وبرضه يعني إيه، شايف إن أنا برضه لسّه صغيرة بابايا مثلًا بيبقى خايف عليّا من اللي حواليّا، فممكن يكون بقى إيه، مش عايزني إن أنا أطوّل في الكلام زيادة عن اللزوم معاه والحاجات دي، بس بعدين بصراحة مع الوقت اكتشفت إن لأ، يعني أنا برضه كبيرة وعاقلة وعارفة هاتكلّم إزاي وعارفة حدودي كويس أوي، عارفة إن في ضوابط معيّنة في الكلام مش هينفع أتخطّاها، عارفة يعني نظام الحياة يبقى عامل إزاي، فبصراحة بعد كده بقيت إن أنا أسحب نفْسي على طول كده وأطلع أقعد في أوضتي اتكلّم في التليفون، باب أوضتي مقفول عليّا ما حدّش بقى يزعجني ولا أي حاجة من الحاجات دي، فدي حطّيت فيها حدود بصراحة يعني عشان هي حياتي الشخصية برضه في الأول وفي الآخر يعني.
آه. <chuckles> أيوه، أيوه. إ إمم. إمم، إمم. آآ صح عندِك حق عندِك حق، بس برضه ممكن يكون اقتناع الوالد آآ يعني ب فرق ج فرق الأجيال بيختلف، يعني جيل بابا غير جيلِك أنتِ أكيد هيبقى غير جيل أولادِك، فهو هو عشان فاكر ومقتنع إن هو في معظم اللي بيفكّر فيه صح من ناحية إن هو ب خايف عليكِ وعايز يحافظ عليكِ، وفي نفْس الوقت شايف إن أنتِ مثلًا ممكن تكوني في البداية، إنها خطوبة بس مش أكتر فمش عايزِك تتعلّقي تعلُّق مش طبيعي، لإن في الأول وفي الآخر د دي خطوبة ممكن في الأول وفي الآخر، لا قدّر الله ممكن ما يحصلش نصيب فدا ممكن يك
بالضبط آه، يعني بابايا ما كانش عندهم وقتها، فكرة الموبايلات والتواصل ما بين الخطيب والخطيبة ده، يعني كان بيقول لي أنا قعدت مع مامتِك يوم ما كتبنا الكتاب أول مَرّة لوحدنا فاللي هو إيه، فاللي هو بجد هو مش مقتنع إن الزمن بيتغيّر، وإن أنا برضه هابقى محتاجة أتعرف على الشخص اللي أنا هابقى في حياته ده، لإن أنا مش من النوع اللي هو إيه، إن أنا مثلًا باتعلّق بحد بسرعة بالعكس يعني أنا عارفة حدودي كويس أوي، مش باعرف أحب حد بسرعة خالص، لازم يعدّي ما بينا عِشرة ومواقف كتير طب أنا هاعرف الحاجات دي إزاي من غير ما اتواصل معاه بشكل مستمر يعني، إنما بابايا بيبقى شايف لأ ما هي الخطوبة بتتعمل عشان كده عشان تتعرّفوا على بعض، طب خلاص ماشي أنت قُلتها أهو سيبنا بقى نتعرّف على بعض، يقول لي: "بس في حدود" فاللي هو تمام ماشي، ف فدايمًا بيحصل ما بينّا مشاكل في الحتّة دي بصراحة يعني.
أيوه، أيوه. أيوه. أيوه طبعًا. أيوه. عندي يعني عايز أقول لِك هو الخلاف يعني أنا شايفه خلاف حميد، الحمد لله ودي حاجة كويسة، بس برضه آآ بي يعني بيخطُر في بالي كده جزئية احترام العواطف، آآ بتاعة برضه والدِك ووالدتِك في الحتّة دي، والتقاليد بتاعتهم إن أنتِ تحترميها، و وفي نفْس الوقت ما تحاوليش تتجاوزيها، وتعملي اللي أنت عايزاه، طب أنتِ في الآخر شايفة إن بابا ممكن يقتنع، والّا هو فعلًا لسّه لحد دلوقتي مُصِر وبيضايق وبيضايقِك، أو مثلًا مش بيضايقِك قد ما هو بيقول لسّه بيخبّط، لسّه بيشوفِك بتتكلّمي قد إيه، لسّه خايف عليكِ لسّه، لسّه، أ أنتِ هت هتتعاملي مع الموضوع ده إزاي؟ والّا already خلاص؟
والله لمّا بدأت أتكلّم معاه واوضّح له وجهة نظري، وإن أنا عارفة حدودي كويس أوي، وهو فعلًا هو كمان واثق فيّا ثقة كبيرة جدًا، فبصراحة هو بدأ إن هو يراعيني شوية، بدأ اللي هو خلاص ما يضايقنيش زي الأول، بدأ يتفهّم أكتر، عدّى وقت وكمان الولد قرّب منه هو كمان، بدأ إن هو يتعامل مع بابايا، بابايا بدأ يحبه ياخد عنه فكرة كويسة، يتطمّن من ناحيته شوية، فالموضوع قَل تمامًا بصراحة عن الأول، ما بقاش يعني يعتبر بقى شبه مش موجود يعني.
إمم. تمام. فهمتِك، فهمتِك، ودي حاجة كويسة، معنى كده إن أنتِ عارفة تهندلي الموقف، وتهندلي ال الحياة ما بينِك وما بين خطيبِك، وفي نفْس الوقت في وجود والدِك، وده عايز أقول لِك يعني مهجود كبير أحييكِ عليه.
بالضبط آه، يعني أنا حسّيت إن الموضوع ده أول ما بدأ يتفهّم حاجة زي كده، أنا الموضوع ده فرَق معايا جدًا بصراحة، يعني فرَق معايا في حاجات كتير وريّحني نفسيًا وكمان ريّحنا إحنا كنا بنتخانق كتير أوي بسبب حاجة زي كده، كنت باحس إن هو لمّا ب يعني أول ما يتّصل عليّا كنت باحس بضغط، كنت باحس إن أنا متوتّرة، اللي هو خلاص بقى هاعمل إيه، وأضطر إن أنا أكنسل وأقعد أبعت له رسايل، طول ما إحنا بنتكلّم في رسايل، تمام ماشي، إنما نتكلّم في الموبايل الموضوع بيبقى عليه ضغوط، فالموضوع كان سخيف بصراحة معايا.
إمم، إمم. طيب إمم. فهمتِك، فهمتِك، طيب ده بالنسبة للأب والأم وأخواتِك، هل أنا عايز أعرف برضه حدودِك مع باقي عيلتِك، من ناحية ال من ناحية الحدود وال وإنِك تعرفي تحطّي لكلّ واحد حدُّه عشان ما حدش يتجاوز حدُّه والدنيا تمشي كويسة، الموضوع ده بتعمليه بصورة طيبة برضه، والّا بيحصل، آآ، ساعات زعل ب بسبب إن الناس بتحص الناس بتعشم ب في بعضها وكده، وكلّ واحد بيستني مثلًا، حاجة معينة من الشخص، وساعات مش بيلاقيها؟
آه. الموضوع ده كان صعب أوي. إحنا كُنّا عايشين أصلًا في بيت عيلة قبل كده، فكان عمّاتي بقى، مِرات عمّي كده كان كُلّه ليه حق إن هوَ يتدخّل في أي حاجة ليها علاقة بينا. أنا، مامتي، أخواتي، يقعدوا ي
آه، تم أيوه. ده حق أب ده حق مُكتس بالنسبة لهم، يعني هم شايفين كده.
بالضبط. كانوا شايفين إن خلاص أنتِ ما لكيش حق إن أنتِ تخبّي حاجة. يعني كل حاجة عايزين يبقوا عارفينها بالسنتي. اللي هو أي حد هيعمل أي حاجة لازم يبقوا عارفينها. آآ فبصراحة كان الموضوع سخيف جدًا إن برضه عمّتي كانت عايزة تجوّزني ابنها غصب، اللي هو لأ أنتِ هتتجوّزيه وأنتِ مش هتروحي لحد غريب، يعني إيه يا حبيبة قلبي مش هاروح لحد غريب؟! فاللي هو كان الموضوع آآ تدخُّلات.
إمم، إمم. <chuckles> إنّنا اتعاملتِ مع الموضوع ده إزاي؟ آه. اتعاملتِ مع الموضوع إزاي ده عشان تعرفي تقفليه، هل مثلًا كنتِ بتصدّري والدِك في الموضوع اللي زي ده والّا أنتِ اللي أنتِ كنتِ بتتعاملي عادي بطريقة لَبِقَة وكويسة؟ يعني عايز أعرف أنتِ ع يعني عرفتِ تلمّي المواضيع اللي زي كده إزاي بما إنِّك مثلًا كنتِ قاعدين في بيت عيلة وأكيد الخصوصية ما كانتش أحسن حاجة؟
بصراحة لمّا بابايا بدأ إن هو يشوفني متضايقة من موضوع وإن الموضوع مثلًا بيأثّر عليّا، هو اتصدّى لعمّتي وقال لها: "لأ،" إن أنا مش موافق وكده وهم أخوات وأنا مش عايز لبنتي كده. طبعًا عَمَلِت معاه مشاكل، إن هو أنت مست مستَقِل ابني أو إن أنت شايفه أقَل منكم أو ما أعرفش إيه والحاجات اللي هي الموضوع دي. فدخلنا في مشاكل يعني بس اللي هو يعني خلاص المهم إن أنا مش هاتجوّزه، المهم إن أنا خلاص رسالتي وِصلِت وِصلِت مش أكتر من كده. ساعات كمان كانوا يعلّقوا على لبسي، يعلّقوا على صحابي، على العيشة اللي أنا عايشاها مثلًا، جامعتي مثلًا، إن أنا باتأخر برّه، أخرج في وقت معيّن، أروح رحلات معيّنة. فبصراحة كانوا بيتدخّلوا في كل حاجة. الموضوع ده بقى يعني قَل جدًا أو خلاص بقى شِبه مش موجود لمّا أنا سافرت. يعني أنا سافرت وعِشت في بلد مختلفة مع أهلي، فخلاص بقينا مُستقلّين بحياتنا بصراحة يعني، بقينا نقول لهم اللي إحنا عايزين نوصّله لهم مش أكتر من كده.
إمم. فهمتِك أيوه. آه. إمم، إمم. طيب، دي حاجة كويسة وبس وبرضه عاجبني أوي أسلوبِك في الحوار معاهم. يعني أنا برضه ما كنيتش بتدخلي في كلاشات معاهم وكنتِ بتسيبي ال الوالد مثلًا أو الو أو الوالدة، هم اللي يتعاملوا في الموضوع ده ويتكلّموا عنِّك بما إنّهم هم المسؤولين عنِّك ودي حاجة كويسة.
بصراحة آه. يعني أنا كنت أصلًا ما ب ما باعرفش أتواصل مع حد مثلًا أكبر منّي في السِن مهما كان برضه هم عيلتي، لو أنا اتصرّفت معاهم بأسلوب مش لطيف كانوا هيغلّطوني في الآخر وهيجيبوا الغلط على والدي إن هو بقى ما عرفش يربّيني وكل الحاجات ال اللي هم ممكن يقولوها دي. فأنا بصراحة كنت باسكت. يعني كنت أسمع الكلام وأسكت. الكلام بقى مش على مزاجي، كنت باروح أقوله لبابايا وبابايا بقى كان يتصرّف معاهم. بس، فدي كان ده كان تقريبًا أسلوب التعامل ما بيني وما بينهم يعني.
إمم. أيوه، أيوه. إمم، إمم. طيب لو زعل لو حصل زعل كبير مثلًا آآ في الع في العيلة، مثلًا ما بينِك أنتِ وبابا واخواتِك، آآ الطريقة بتبقى ماشية إزاي؟ وهل يبقى ب ب بيبقى في مساحة هادية للنقاش وللكلام وكده والّا الموضوع بيمشي إزاي لحد ما الدنيا تتحل، وزي ما يقولوا كده المَيَّة ترجع لمجاريها تاني؟
والله يعني مش بناخد الموضوع قفش أوي؛ لأن إحنا كده كده كأسرة عايشين لوحدنا وعايشين كمان في بلد غريبة مالناش غير بعض، فإحنا عارفين ده، مهما اتخانقنا وقفشنا وع اتعصبنا، هننزل نتجمع مع بعض على الغدا، ما كل واحد ما إحنا هنبقى جعانين عادي، ومامتي هتحضر الغدا عادي جدًا، ونتجمع مع بعض على السفرة. فالصراحة الحاجات دي كلها بتخلق ما بينّا جو للكلام، يعني خلاص عايشين مع بعض فاللي هو هنتقابل، هنبقى قاعدين في وش بعض كده كده، فما فيش بقى مجال للخناق أو للزعل أو حتى مسافة تدخل ما بينّا، اللي هو خلاص إحنا عايشين مع بعض هنزعل فين. فالموضوع كان بيصفى بسرعة بصراحة، ما كانش بيبقى في تنشنة طول الوقت أو كده.
أيوه صحيح كويس. <giggles> أيوه فهمتِك. فهمتِك. دي كلها حاجات كويسة جدًا من معاملة من معاملة باباكِ معاكِ وأسلوبه وتقبلك للأسلو وفي وفي نف وإنك تحاولي بعد كده تقنعي بابا بحاجات تانية أنتِ عايزاها، وبرضه آآ موضوع الفلوس اللي أنتِ بت ما مش بتحوشيها عن اخواتِك، وفي نفس الوقت آآ حتى لو في حدود بتبقى حدود بسيطة جدًا؛ علشان تبقوا- في نفس الوقت- مستمرين عيلة مرتبطة وEngaged جدًا، الأسلوب ده عجبني جدًا وطريقتِك في ال في السرد عجبتني فوق ما تتخيلي. أنا باشكرِك جدًا على كل الكلام الجميل اللي أنت قلتيه النهارده
أنا كمان استمتعت جدًا بجد، العفو لا شكر على واجب